Iıı, yani, ımm, şeyi açısından soruyorsun, değil mi? Yani, arkadaşlarım, ha ha, beni buna itiyor muydu? Yani, hani, bir şekilde, ııı, eee, e, tabii. Yani, hep mesela biz üniversite döneminden beri arkadaş olduğumuz için zaten çok parası olmayan bir gruptuk. Dolayısıyla hep, böyle, bütçe gözetiyorduk, işte, bir seyahate çıkarken. Odu e, yani, ııı, öyle bir o ö e ortamımız vardı ki herkes anca, ııı, cebinden 3-5 bir şey ortaya koyunca anlamlı bir para ortaya çıkabiliyordu. Mesela, tatile gideceksek ya da, işte, bir piknik yapacağız, falan. Iıı, ya hiçbirimizin evi olmadığı için dışarıda vakit geçiriyorduk ya da, işte, böyle, bir yere, ı o ne bileyim, taksi kiralayacağız. Hepimiz, böyle, hani, ııı, bir şeyler yapmaya çalışıyorduk, falan. Anca öyle, hep beraber, ııı, hareket etmemizin tek şey unsuru buydu, yani.
Arkadaş olarak. Evet, evet, evet. Evet. <chuckles> Tamam. Tamam. Ha harika. Tümevarım, tümevarım şeklinde herkes, ııı, herkes, ııı, elindekini ortaya koyar. Kimi, kimi, ııı, enerjisini, kimi zamanı, kimi parasını, kimi evden getirdiği malzemeleri... Bir etkinlik yapılıyordu ve, hani, çok da güzel, çok da kıymetli aslında. Bakar mısın? Yani, bir kişinin gerçekten, şu sözü çok severim: "Bir elin nesi var, iki elin gerçekten sesi var." Ve siz bu ses Evet.
Aynen öyle. Hı hı. Aynen. Evet. Hı hı. Tabii. Aynen öyle. Ya, çünkü bir tarafa, ııı, y yani, dayanılsa sadece, o zaman da adaletsiz bir durum olurdu, yani. Çünkü böyle arkadaşlıklar çok dağılıyor. Mesela, ııı, her zaman, işte, bir taraf ödüyor ya da hep böyle, ııı, tek bir arkadaşın evine gidiliyor, diğer tarafa hiç gidilemiyor. İşte, böyle, aaa, arkadaşlıklar adaletsizlik getirdiği için bir süre sonra, hani, ııı, dağılıyor zaten. Uzun süreli olmuyor. Hı hı.
Evet, evet. Çok haklısın çok haklısın arkadaşlık, ııı, gerçekten vefa isteyen, ııı, cefa isteyen ve özveri isteyen bir ııı
Aynen öyle. Hı hı.
Bir, yani, dayanış bir grup, ııı. Peki, bir şey soracağım. Sen, sen kendinin, yani, etkilenen bir insan mısın başkalarından? Örnek veriyorum, hani, ııı, başkası gelip s başkasının hayatı seni etkiler mi? Ya da, başkasının dediği bir şey, ya da başkasının söylediği bir şey?
Iıı, ya, herhangi bir bir insan etkilemez. Hatta bunlar çok, böyle, popüler insanlarsa, herkes peşinden koşuyorsa, ııı, zaten hiç o zaman etkilenmem, yani. Iıı, beni, böyle, ııı, benim de hoşuma giden, ııı, özellikleri olan insanlar etkiliyor. Mesela, çok bilgisi olan insanlar. Yani, böyle, bir konuda çok derin bilgisi olan insanlar vardır ya, siyaset olur, ekonomi olur. Iıı, böyle insanların, ııı, fikirlerini dikkate alırım ve onlardan etkilenirim. Ya da, işte, dediğim gibi, böyle, stil sahibi insanlar, işte, böyle, ne bileyim, koleksiyonerler, işte, oyun severler. E, böyle, özellikleri olan insanların yaptıkları şeyler benim dikkatimi çeker. Ya, önemsemediğim insanın yaptığı hiçbir şeyi dikkate almıyorum zaten.
Tamam. Harika. Daha çok hani Harika. Yani, kısacası senin ilgini çekebilecek, seni geliştirebilecek, sana, ııı, katma değer katabilecek şeyleri, ııı, öğreten ya da onlarla ilgilenen insanlar senin ilgini çekiyor. Sen onlardan etkileniyorsun. Anladım. Harika, çok çok güzel bir cevaptı. Peki
Tabii. Hı hı. Tabii tabii, aynen aynı şekilde. Hı hı. Evet.
Sen birilerini etkileyebiliyor musun?